Mhm mhm, biar enggak jadi memang benar-benar apa ya, tanda kutip ya memang terpaksa aja gitu ya, karena di lingkungan tuntutannya harus ada gitu ya.
Mhm. Mhm. Mhm, benar benar benar, dan sebenarnya apa ya, hidup simpel tuh luas banget sih, nggak cuma di media sosial doang ya, Kak. Kadang aku lebih ke kayak kalau misalnya ini nih, eee, mempersiapkan makanan ya. Kalau pas aku pun per pernah ngekos juga, Kak, pernah ngekos. Nah, eee, di kos itu aku ngelihat anak kos tetangga kosku yang lain gitu tuh, eee, ada beberapa yang masak ya. Nah, itu tuh kadang mereka tuh masak yang benar-benar ribet banget gitu loh. Kayak masak yang bumbu rempah-rempahnya tuh yang kayak, mmm, misal yang ribet tuh apa, kayak rendang, opor, itu yang benar-benar mhm, bumbunya banyak, eee, tapi tu maksudnya porsinya ya udah buat dia sendiri gitu loh. Itu menurutku kayak, ini ngeribetin diri sendiri nggak sih, kayak beli iya, beli bumbunya mhm.
Heeh. Ya. Ya, betul. Mhm, jadi gimana tuh? Mhm. Bumbunya banyak banget gitu ya? Hmm <laughs> Apa ya, kayak terlalu buang sumber daya gitu ya untuk hasil yang kecil gitu.
Heeh, benar. Jadi itu dia kayak udah beli bumbu-bumbu bukan bumbu jadi ya, bumbu jadi yang kayak bumbu jadi basah gitu kan ada bumbu instan basah gitu heeh, bukan.
Ada juga heeh, tapi ini bukan ya, jadi dari
Heeh, mereka lebih ke kayak beli bawangnya, beli segala macemnya, satu per satu, terus beli ayamnya juga, eee, terus yang kayak juga apa ya, benar-benar meluangkan waktu banget ya. Eee, itu kan butuh waktu ekstra sih kalau misalnya masak kayak gitu kan. Dan itu bikin orang-orang lain kayak aku sendiri waktu itu mau masak tapi malah kayak nunggu dia lama gitu loh, Kak. Nah, itu menurutku kayak, eee, kalau misalnya makan buat dia sendiri itu menurutku r agak ribet sih. Eee, kenapa nggak beli aja gitu loh, misalnya kayak opor atau apa, ya udah beli aja gitu. Toh, kalau dihitung-hitung menurutku malah lebih murah, eee, beli karena oh, ya, karena kayak dimakan sendiri. Beda kalau misalnya berkeluarga atau mungkin dia ada temen nih di situ buat berdua gitu kan, itu mending tuh, itu masih hemat kalau kayak gitu dihitungnya, daripada yang kayak apa sekadar buat diri sendiri. Dan itupun kadang nanti malam bosen gitu kan, terus beli makanan lain, kan malah jadi boros ya kalau kayak gitu ya mhm, gitu sih.
Betul betul. Heeh. Heeh heeh. Murah beli daripada masak. <chuckles> Heeh. Ya. Betul betul betul. Malah akhir boros gitu kan? Heeh.
Mhm.
Ya, bener juga.
Gitu, gimana, Kak?